Rồi, vậy thì trong trường hợp này á, bạn mong muốn là thay đổi ranh giới á, thì đầu tiên á, mình phải thay đổi từ cái cách mà mình tiếp nhận những cái mà góp ý mang tính công kích như vậy nha, à, ví dụ như á góp ý mà là phê bình từ đồng nghiệp mình nè hay là cấp trên của bạn đó. À, đúng á là không có dễ nghe chút xíu nào á, thì đầu tiên là bạn chú ý đến cảm xúc của bản thân trước đi. Lúc nãy như bạn nói đó là bạn đỏ mặt nè, tức giận nè, thì bạn bắt đầu chú ý đến cảm thân cảm xúc của bản thân nha. Mình bình tĩnh thôi, mình tạm dừng lại mà mình cố hít thở nè, chứ hổng có phản ứng ngay, hổng có phản bác ngay. Cố gắng á, đừng có phản ứng gì cả nha.
Ừm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Rồi, bình tĩnh cố vài nốt lặng, rồi sau khi bình tĩnh rồi mình sẽ làm như thế nào? Chứ mình im cái là họ nói mình sợ, cái họ nói tiếp, đó họ lấn tới.